みんなで集団下校になるんですよ。
はあ、え、それは、ん、なんか理由はあるんですか？
やっぱり、吹雪いて遭難したらダメだから
うん。 ああ。
うん。あの、体育館に集まって。で、こう、同じ方向の人た子どもたちで、あの、1年生から6年生までグループになっていちれつで帰るんですけど
うん。 うん。 うんうんうんうん。 うん。 ああ。
とにかく田舎なもんで、畑の中を帰るようなものなので
うん。 ああ、はいはいはいはい。
で、もう 横殴りの風と雪とで、いや、ほんとなんか辛くって
うわ、ああ、あ。 気候だよね。で、しかもそれってよこながりの雪って、全然前とかもう見えなかったりするんですか？
なお うん。 そう。ホワイトアウトですよね、もう。だからうん、そうなんです、寒いし。で、なんかね、もう親をね「なんでこんなところに住んでんのかな」と思って、ほんとになんか、う恨むまではいかないけど、ん、もうなんか理解ができないみたいな「あたしが大人だったら絶対に瀬戸内海に住む」と思って。<chuckles>
うわ、それはもう うーん。はい。 うん。 そう。うーん、うん。 まあね、うん。ん。 ああ。 あ。<chuckles> へえ。
ちょうどほら、理科で、ん、習って「温暖な気候ですよ、1年温暖な気候ですよ」とかって聞いてたので。
うん。はいはいはい。うんうん。 うん。はい。
うーん、だから、そ、こいそういうところに住みたいなと思いながら
まあね、うん。
「えし、よいしょ、よいしょ」とこう、つもう雪を雪、む多分その頃はね、もう吹雪だとすぐ
うん。

とうきびがとうもろこしがすごい美味しくて。
ふん。 あ、はいはいはいはい、うん。あ、美味しそうだな <chuckles> 確かに、美味しそう。うん。
あと、はい、夏の食べ物が、なんか、こどよく、うん食べて美味しかったですね。あの、あと、向こうは北海シマエビっていうのが取れるので、エビをねうちは漁師だったので、よく食べましたね。はい、夏。冬はほら、雪って閉ざされちゃって、そんなにその新鮮な食べ物って、野菜もそういうのもないので、夏がやっぱりなんでもなんか旬のものがいっぱい食べれるし
うん。 うん。 へえ。うわ。 うんうん、うんうんうん。 あ、ほんとに。へえ。 うん。 うんうんうんうん。 ああ、はいはいはいはい。 うん。 ああ、そっかそっか。
うーん。それであのエアコンとかがないから、そうはい、えっと、なんていうんですか、ええと
ああ、そうだよね、うーん。
風をこうぐるぐるしてやるやつは扇風機、扇風機でこう涼しくなりながらスイカ食べたり
扇風機ね。うん。うーん。 うーん。ああ。
うーん、ですかね。アイスとか食べたり。ま、でもやっぱり短いですよ。すぐあのね、あのお盆過ぎるともう寒くなっちゃうって感じでした。秋でした。そう。 ちょっと寂しかったですねやっぱね。うん、夏は長い方がいいな。
へえ。うーん、なる。 あ、そうだよね。うーん。 あ、ああ、ほんとに。へえ。 うーん、そっかそっか。へえ。うん。まあそうですよね、まあ。今みたいになると、あの、あれですけどね、もう。10月の上旬にまさかそれはっていうのあったけど。うーん。へえ、なんかほんとにあの北海道の話ってあんまり聞いたことなかったんで、すごく楽しい話を聞かせてくれて嬉しかったです。
<laughs> うん。ね。 ね。 はい。 ああ。ありがとうございます。楽しかったです。
うん。ねえ、またお話しましょう。
はい、ありがとうございました。

そっか、へえ。
感じでしたね。 うーん、と思い出す、なんか、あの時の気持ちとか、うん。
なるほどね。あと、確かあっちの方って、ちょっと海に近かったかどうかちょっとわかんないんでんですけど、流氷っていうのが来て、もう海が全部氷になるっていう、よくね、テレビで見る見たんですけどうん。
はい。 とう、そうそう。 はい。 ええ、うん、そう、まさに、あの、海沿いの町なので、あの、よくね、ま、ずっときっぱなしではないんですけれど、こう、ええと、風によってはガーっとあの、一面真っ白になったり、海も真っ白になったりとか
うん。 うん、うん。 うん。 ね、うん。ね、うん。
そう、でね、あの、子供とそう、そうですね。ええと
うん。
ま、その上には乗っからないっていうか危ないのであれでけど、でも、やっぱりね、海行っちゃダメって言われてるんですよ、こ子供の頃は、親に。特に冬はね。いでも行きますよ、やっぱ。<laughs> やっぱり行く。で、その、でなんとかあの、ま、無事で
うん、ああ、そうだね、うん。 うん、うん。うん、うん。うん。 うん。 <laughs> そうだね、うん。ね。
よかったなって、け今思いますね。うん、やっぱね自然が多いと、今思えば危ないこともいろいろしたなと思って。
ね。ええ。 うん。 うん、まあね、うーん。ええ、そうなんだ。あ、てことは、冬の厳しいお話をいっぱい聞いた後に、こう、春とか夏ってどのぐらいの期間でどんな感じなんだろう。すごく素敵な日はちょっとよ想像したいんだけど。うん。
うん、よかった。 はい。 はい。 はい。 おう、ふ そうですよね。なんか、あの、冬があんまり寒すぎて、なんか、冬の間に夏のことを思い出そうとしても、なんか、ぱっと思い浮かばないっていうか、なんか半袖だったような気がするけど、いや、まさかこんなに寒いのに、夏だからってそんな半袖になるように、くらい暑くなるなんて嘘だと思ってました、なんか。だけど、ちゃんと暑くなって夏に、までも1ヶ月、2ヶ月、さんかげつもあるかな。あ、一応、うん、あの、海でねちょっと泳げる
うんうん。 うん。 おお。うん。 けどうん。 うん、うんうんうん。うん。 え、へえ、へ。 ああ。 うん。 うん。
海に入れるぐらいにはなりますよ。
あ、そういう貴重な期間があるのね。へえ。へ、や、そっか。ええ。ね。
あ、はい。うーん。 すほうですね。それで、よくあの、私は動物が好きだったので
うん。